Well, madami ngayon. Actually, ngayon may mga LinkedIn, may mga Upwork, puwede rin naman ano me ah, mag ah, magtingin doon tapos e-mail mo sila, ganyan. Ah, may mga nag-o-offer naman doon oh, madaming nagpo-post ng work, na kailang puwedeng ah, pag-applyan. So 'yun lang, maging matiisin lang din sa pag-aantay, mm.
Ah, oo. Mhm. Oo, matiyaga, oo. So ano, eto naman. So, may work ka na kunyari, paano mo malalaman na it's time para umalis o kaya mag-shift na. Ano ba 'yong mga red flags na dapat bantayan para masabi mong, "Ah, it's time. Kailangan ko ng umalis dito."
Mhm. Sa akin, sa mismong, ah, karanasan ko, 'no. Kaya ako umalis dun sa past work ko, isa 'yung s stressful tapos nakaapekto na din siya sa mental health minsan at saka sa physical health din. So, kapag alam mo naman na, na parang hindi ka na medyo masaya sa trabaho or 'di kaya hindi ka na, ah, nagiging, ah, tawag nito, nagiging productive dun sa work. Ginagawa mo na lang siya para magkaroon ng pera, ganyan. So, hindi ka na, hindi mo na love 'yung trabaho mo. Siguro it's time na maghanap na ng iba or umalis na. Kasi sa akin, ah, na-realize ko lang sakin noon noong nagkaroon ako ng sakit, ng Bell's palsy. So, isa 'yun, 'yung factor Hmm.
Mhm. Ah, okey, mm. Oo. Mhm, mm. Ah, okey. Ah, see. Oo, kasi sabi mo oh, mala malaking bagay 'yun, 'no?
Isa 'yun sa factor kung bakit ako nagkaroon ng Bell's palsy, kasi nga night shift ako eh. So, puyat, stress tapos 'yun nga, hmm, 'yun, ah, medyo, ah, tawag na nun ah, humina 'yung immunity sys ah, immune system ko. So nag ah, nag crash siya. So 'yun, 'yun na 'yung point ko na 'yun na 'yung parang nag nagparealize sa akin na para saan ako nagtatrabaho kung lahat naman ng ipon ko mapupunta din naman sa health, mm, pagpapagamot. So doon ako na narealize na, ay hindi. So, kailangan ko nang maghanap ng ibang trabaho. Though, medyo scary kasi hindi ka naman sure kung makakahanap ka ta agad ng trabaho after mong mm, after mong umalis sa, ah, trabaho mo. Pero sabi ko nga, minsan kasi kailangan mo mag-take ng risk para ma spread mo 'yung wings mo na para makapag-explore ka ng iba't-ibang job, mhm.
Oh, tapos? Oo, tapos? Mm. Oo. Oo. Papagamot. Hmm. Ay, totoo. Mhm. Yes, ang galing noon! Yes, at hindi ka naman nagsisi na ano, na nag spread ng na, nag-take ng risk.